Eee, genelde stresli bir insan mısın?
Aslında değilim, yani belki öyleydim. Biraz bu konuda, eee, yol aldım diyebilirim.
Hımm. E, tabii yani her insana aslında sorduğun zaman: "Evet, ben biraz stresliyim." diyebilir ama ne güzel sen şimdi: "Yol aldım." diyebiliyorsun, değil mi? Evet. <chuckles> Ne kadar güzel.
Evet. <chuckles> Biraz değişik oldu, değil mi? Evet, evet. Hı hı. E, çalışıyorum üzerine, yani, çünkü stresin, eee, vücudumda yaptıklarını, eee, bünyemde oluşturduğu hasarı gördükçe artık, yani, e, bununla ilgili bir şeyler yapmam gerek diye çalıştım üzerinde. Hâlâ da bu devam ediyor.
He he. Ya, ben şeyi çok merak ettim sen bahsederken, böyle, şeyi hatırlıyor musun, böyle, hayatında böyle ilk stres olmaya başladığın zamanları? Böyle, hani, ilkokulda bir sınavda mı, işte bir, eee, müzakerede mi ortaokulda? Hatırlıyor musun, işte şu zamanlar başladı gibi bir şey var mı böyle aklında?
Evet. Yani, hep bir sınav stresi vardır. Mesela geçenlerde bunu düşündüm, nereden aklıma geldi bilmiyorum. Bu okuma döneminde böyle kırmızı kurdele takılırdı, okumayı söken çocuklara ilkokulda. Eee, mesela onun çok büyük stres yarattığını bende hatırlıyorum. Evde okusam bile o, eee, okulda okuyamıyormuşum gibi bir his, hani, evde kendi kendime okuyorum ama okulda okuyamıyorum gibi bir his hatırlıyorum. İşte orada bir şey hissi var, işte, topluluk, insanların içinde belki başarısız hissetme, eee, bir şeyi başaramama gibi bir stres. Eee, okullarda yarışmalara katılırdım böyle şiir yarışmaları gibi. Orada çok büyük topluluklara eee, toplulukların karşısında şiir okurdum ve, hani, o yarışmalar da stadyumlarda falan olurdu. Orayı hatırlıyorum mesela, şimdi daha zor olurmuş yani yine o yaşta o stresi kaldırıyormuşum. <chuckles> Onları hatırlıyorum. Hı hı.
<chuckles> Evet. Eee Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. A! Evet. <chuckles> <chuckles> Değil mi? Yani, kırmızı kurdele stresinden bir anda stadyumlarda şiir okumaya terfi etmişsin ve o stresi de aslında halledebiliyormuşsun. Yani, böyle biraz da aslında topluluk karşısında konuşmadan korkma, onun stresi değil de belki de biraz ve daha da çocuk olduğun için belki kırmızı kurdeleye bir stres olmuş gibi.
E evet. Evet, evet, evet, doğru. Evet. E, olabilir.